Nossa, isso que eu ia perguntar, eles muita gente não sabe diferenciar, né, o coentro da salsa. A cebolinha até que é fácil, né, que, eh, não é tão não é tão igual. Agora, a cebolinha e o coentro muita gente costuma confundir ele. Já confundiu?
Olha, sim, sim, já, sim. Eu acho que a diferença, assim, que eu consegui ensinar pra ele foi a partir do do das raízes, né. Então, o cheiro também, eu sempre falo pra ele que a cebolinha ali, e o coentro e eles são diferentes, né. Mas a salsinha, você vê já pelo cheiro, né. A salsinha tem folhas mais largas, ela tem um sabor mais suave e a gente usa mais pra salada lá em casa, né. Mas, assim, já a cebolinha, por exemplo, ela é fina e longa, só que o cheiro dela já tá descrito ali cebola. Então eu sempre dou esses negócio: "Ó, vai pelo cheiro, vai pelo cheiro", para ele saber diferenciar. Mas, assim, vou te falar a verdade, acaba que pra compras grandes ou muito específicas, eu vou eu acabo indo com ele. Eu prefiro: "Ah, deixa eu ir junto." <laughs> Economizo, assim: "Deixa eu ir junto".
Aham. Sim. Aham. Aham. Sei. <chuckles> Ah. <laughs> É melhor é melhor também do que ele ficar te ligando toda hora, né. E aí, se torna mais fácil que ele a e se em compras pequenas ele já te liga, imagine nas grandes, né?
Nossa! Sim. Sim. Não, não ia ter paz, certeza. Que ele ia ficar me nossa, ele ia ficar já comigo na ligação. Ele não ia nem desligar para ficar tentando de novo, ele ia já me deixar ali, agarrada na ligação, certeza.
Hã. Hum. Ai, e que legal. E assim, despertou uma curiosidade bem grande, né, os dias que você tá na correria, o dia que você tá não tem como cozinhar, não tem como fazer essa sopa do do aconchego. Ele faz a a sopa também? Ele aprendeu a fazer? Ou ele é do tipo que: "Ah, não, não vou cozinhar, vou pedir um lanche aqui e tá tudo certo." Como que é?